Dieses Brot dann im Endeffekt zu backen. Man mischt natürlich die, äh, ganzen Zutaten zusammen. Braucht man dafür dann einen speziellen Brotbackofen oder kann das auch jeder von uns einfach mit seinem ganz gewöhnlichen Backofen zu Hause erreichen?
Mhm. <swallows> Kommt drauf an, wen du fragst, ne? Also, wenn du jemanden verkaufst, der diesen Brot äh, Backofen verkauft, der sagt natürlich, dass du den unbedingt brauchst. Ähm, ich glaube, Leute haben schon immer irgendwie Brot gebacken mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und
Mhm. Ja, klar, okay. Mhm.
<sighs> ich glaube, ma mach das so, wie du Bock drauf hast, ne? Wenn du wenn du dich richtig reinnerden willst und auch 'n bisschen also, wirklich reinnerden willst, dann macht das vielleicht auch schon Sinn, über dein Besteck nachzudenken, ne? Das ist so, ne, wie bei allem, ne? Wenn du 'n gutes Werkzeug hast, dann, ähm, brauchst du immer noch 'n bisschen Verständnis, weil sonst wird das so so oder so nix, ähm
Mhm.
das heißt, ich würde vielleicht nicht zum zum Starten direkt in die hohe Liga gehen von der Ausrüstung äh, ich glaube, man mit man kann mit Basics ziemlich viel schon erreichen und wenn man merkt, das ist wirklich 'n Thema, wo man für brennt so, dann dann lohnt es sich, glaube ich schon dann auch noch mal drüber nachzudenken. Es muss nicht unbedingt 'n Brotbackofen sein, also, ist auch 'ne Option. Äh, ich persönlich fin bin 'n Fan von so gusseisernen Töpfen, so, die die speichern die Hitze ganz schön, die kannst du vorheizen und da kannst du dein Brot da drin backen und das das wird dann 'ne ganz runde Sache, und, äh, da gibst du da aber auch schon mal bisschen Geld für aus, für so 'n gusseisernen Topf, so.
Hm, mhm. Ja. Mhm.

Ähm, also ich würde tendenziell sagen, vor allen Dingen auch, wenn man anfängt, ähm, dann dann m misst du es genau ab. Aber nicht mit'm Becher, sondern mit 'ner Waage und schon so genau wie wie möglich. Äh, das das das sagen die Tischler auch immer, ne: „Mach's so genau wie möglich, weil ungenau wird's von ganz allein.“, ähm, <chuckles> äh, und <chuckles> das Gleiche gilt auch hier, äh, äh, Backen und also beim Backen in generell ist 'ne ziemlich genaue Kunst, äh, d Rezepte sollten schon wirklich 1 zu 1 übernommen werden oder du musst halt wirklich wissen, was du machst, dann kannst du's auch abwandeln. Äh, 'n Paradegegenbeispiel ist meine meine Freundin, die die hat das Antigen zum Backen und die bei der fangen Kuchen im Backofen an zu brennen, so und das <giggles> die versucht immer, so durch Rezepte durchzuschwimmen und das funktioniert nicht. Es <giggles>
Mhm. Ja, das sagen die, ja. <giggles> Mhm, mhm. Ja, ja. Hm, okay, das ist ja natürlich <laughs> Das ist natürlich aber auch irgendwie 'ne interessante Art und Weise, die Energie eines Ofens, äh, vielleicht zu nutzen. Da muss man sich auch vielleicht mal näher damit beschäftigen, wo der Ofen auf einmal so viel Energie herbekommt, dass er den ganzen Kuchen in Flammen setzen kann. Ähm, gut, das wird jetzt wahrscheinlich uns Anfängern erst mal nicht passieren. Gibt es denn so 'n paar kleine Anfängerfehler, die jedem von uns eigentlich am Anfang begegnen werden, wenn wir uns mit dem Backen auseinandersetzen und die's aber echt s die sehr einfach sind zu vermeiden?